อืม ครับ งั้นไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย ๆ อะคุณได้แจ้งหัวหน้าไปแล้วครับว่า โอเค พอดีมีภารกิจอยู่บ้าน ก็เขาก็คงเข้าใจแหละ คงไม่ที่จะ เอ่อ ตึงเกินไป อย่างน้อย ๆ ก็คือยืดหยุ่นให้กับลูกน้อง แล้วก็พนักงานคนอื่นครับ แต่ว่าดีแล้วครับ คืออย่างน้อย ๆ คุณก็สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปครับ แต่ในที่เนี้ย คือน่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลา กับคนในครอบครัวมากกว่าเนาะว่า ตัวเองจะแบ่งเวลาให้กับ อ่า คุณแม่ได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่า อ่า คุณน้อง 2 คนเนี่ย คือมีเวลาที่จะมาช่วยงานได้มากไหม? แต่ก็ต้องสอบถามต่อเนาะว่า เอ๊ะ คุณน้องเนี่ย ทั้ง 2 คนเนี่ย คือได้ ยังได้ทำงานอยู่ด้วยไหมครับ? หรือว่าเขายังอยู่บ้านเฉย ๆ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อ่า น้อง 2 คนนี้ ก็คือทำงานกันหมดแล้วแหละค่ะ ก็คนหนึ่งก็ทำงาน เอ่อ แถวบ้านนะคะ ก็ใกล้มาก ๆ เลย แค่ 5 น นั่งรถแค่ 5 นาที 10 นาทีก็ถึงค่ะ แต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ทำงานไกลออกไป ก็นั่งรถประมาณ 0.5 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงอะค่ะ แล้วแต่ เอ่อ ความสาหัสของการจราจร <chuckles> ในช่วงนั้นค่ะ ค่ะ
<clears throat> อืม อือ ๆ อ๋อ ครับ ก็คือน้องน่าจะทำงานประจำ ถูกไหมครับ? ส่วนเราก็อาจจะทำ ง
น้องทำงานประจำทั้ง สอง คน ใช่ค่ะ
อ๋อ ครับ โอเค แต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ย คุณก็ต้องดูแลคุณแม่ไปด้วย แล้วก็อาจจะมีการทำงานที่บ้านไปด้วย อืม ก็เลยเป็นที่มาอาจจะเหนื่อยล้า โอเค ไม่เป็นไรครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะ ก็ค่อย ๆ แบ่ง เอ่อ ช่วยเหลือกันไปครับ เดี๋ยวสักวันต้องดีขึ้นเองครับ แล้วก็ให้พยายามที่จะพักผ่อนเยอะ ๆ ครับ แล้วก็สุขภาพจิตเนี่ย ถือว่าสำคัญจริง ๆ เลยครับ อืม
ค่ะ อะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ได้ ใช่ค่ะ อืม อ ค่ะ อืม ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่ได้มาคุย เอ่อ ระบาย ก็รู้สึกดีมากขึ้นค่ะ ก็คิดว่า เดี๋ยวจะ อ่า กลับไปคุยกับน้องสาวนะคะ แล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะ จะได้ช่วยกันปรับตารางเวลา ให้ดูแลคุณแม่ได้อย่างทั่วถึง แล้วก็ อ่า ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ด้วยอะค่ะ แล้ว แล้วเราก็จะได้มีเวลาพักผ่อน หรือว่ารีแลกซ์มากขึ้นด้วยค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ นะคะ แล้วก็จะนำไปปรับใช้ค่ะ เชื่อว่า มันก็จะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่สละเวลามา เอ่อ รับฟังที่เราระบายอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยจริง ๆ นะคะ
<clears throat> อืม